Infelizmente, né, é maravilhoso naquele momento, porque você tá ali, tá naquela zona de conforto
É. Você sabe porque que eu gosto do vinho?
Fala.
O vinho tem um ritual que eu acho incrível, por quê? Você não bebe em qualquer copo, ele tem uma taça específica, você não abre com qualquer coisa, também tem um abridor específico. E aí você, então, tira, corta o negocinho, abre aquela rolha, faz um barulho. Quando você tá colocando o vinho dentro do copo, é papo de alcoólatra parece, mas tem um, tipo, um barulhinho, assim, da água do vinho quando ca
Hum. Exato. Tem todo o seu luxo. Uhum. Sim, sim. Aham, que é diferente do barulhinho da água. <laughs>
Totalmente diferente, aquilo pra mim, esse ritual do vinho, eu acho mais prazeroso, às vezes, do que o próprio beber o vinho. E aí você tem aquela coisa de sentir o cheiro, ai qual que é o aroma, que que tem esse vinho? Ai esse vinho é um Pinot Noir, esse vinho é um Daou, esse vinho é um Douro, sei lá, sabe, então
Olha. Aham. Legal. Ai vou não, agora eu vou ter que te falar uma coisa, vamos criar essa metodologia toda, né, com águas saborizadas?
Eu acho interessante. Vamos. <laughs>
Toma no seu copo, na sua taça de vinho um litrão de água saborizada e eu acho que pode funcionar, viu?
É.